Nah biasanya kan kalau cheese cake itu kan lumayan mahal ya, Kak ya. Nah aku tuh selalu patungan Kak sama teman aku. Jadi kayak kita 1 slice bagi 2 karena kan <laughs> kan biasanya cheese cake itu harganya minimal kayak Rp20.000 atau Rp25.000 lah Kak kan, gak mungkin kan kayak seminggu 2 kali beli itu, kayak kaya banget sih gue gitu kan. Tapi kalau kaya ya gak apa-apa sih. Tapi kan kayak sayang gitu. Tapi ya karena itu manis kan juga ada batasannya ya Kak, kayak mungkin aku jadi eneg ataupun, eee, jadi gak selera gitu, makanya kayak kalau bikin, eee, atau beli, eee, kue-kue manis, cemilan manis itu aku kayak bagi 2 gitu sama teman kantor aku, gitu kan, jadi kayak dalam porsi yang apa ya, yang cukup pas gitu, gak terlalu, eee, berlebihan gitu Kak.
Iya betul. Yah. Oh oke. <chuckles> Waduh keren, iya iya, heeh. Betul, betul, heeh. Iya. Wah iya sih. Iya. Betul betul. Iya. Oh iya, betul. Wah keren ya. Pas ya. Iya. Wah itu keren banget sih beneran, eee, nemu teman yang memang sepemahaman dan sefrekuensi gitu ya, sampai bisa membelah cheese cake itu jadi 2 gitu, ya ampun, itu, eee, bukan dari segi ekonomisnya yang juga tercapai, tapi jadi dari segi apa, keinginannya juga terpenuhi gitu ya, ampun itu keren banget sih.
<chuckles> <giggles> <chuckles> Betul, itu kayak ngemil premium versi low budget sih Kak.
Iya iya. Betul betul, tapi ya itu luar biasa sampai kepikiran seperti itu, dan apa, nemu orang yang sefrekuensi tuh sangat sulit sih bener, gitu. Ya dan akhirnya kamu sekarang sudah mengurangi, ini gimana nih nasib teman kamu yang memang selalu berdua itu? Apakah dia juga berubah atau gimana tuh?
<laughs> Benar benar benar. <giggles> Wah. Awalnya dia kesel gitu sih Kak sama aku, "Yah kamu lagi gak makan yang manis-manis ya?" gitu. Terus kan dia suka jadi kayak setan gitu loh Kak, kayak menghantui aku, "Ayolah sekali aja," gitu kan kayak kayak, eee, iya menggoda iman gitu kan kayak, eee, "Ayolah nggak apa-apa minggu ini aja, minggu besok diet lagi," gitu. Karena aku kan lagi fase diet gitu kan Kak, "Gak papa ini cheating day, nah cheating day-nya diganti, nanti hari weekend jadinya gak cheating day," dia bilang gitu. Kadang aku tergoda, ya, kadang aku bacain Yasin gitu Kak biar dia pergi.
Waduh kesel ya, mhm. Heeh heeh, terus? <chuckles> Jadi setan, menggoda iya. <chuckles> Iya. Iya. Oh gitu. Iya, mhm. Depan mukanya gitu ya, pakai semburan air gak tuh? <chuckles>
<chuckles> Iya Kak gitu sih paling aku, eee, cara menghalau godaan-godaan yang terkutuk itu ya, Kak ya.
Ya ampun, <chuckles> aduh aduh. <chuckles>